Äh, ich glaube schon, dass wir so was hatten. Das hat, glaube ich f jedes F jede Firma, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe mich mit sowas noch nie auseinandergesetzt.
Sollte. Das könnte auch auf jeden Fall eine ein guter Schritt sein, dass du vielleicht einmal schaust: „Haben wir 'nen Betriebsrat“, einmal nachlesen, „wie läuft das ab, wenn man den kontaktiert? Was machen wir?“ Die kommen dann in der Regel auch für ein Gespräch dann extra zur Firma hin. Oder du ka du kannst dann auch das Gespräch mit denen suchen und dort hingehen. Die Möglichkeit gibt es, ähm, auf jeden Fall auch.
Ja. Äh, ich muss dir ehrlich sagen, wenn es um so Gespräche und so was geht, also, hm, pf ich weiß schon, dass das wahrscheinlich die beste Methode ist, aber ich habe immer bei solchen Sachen Probleme, so meine äh, ja, mein Leiden quasi so jemand anderen beizutragen, wenn ich die Person vor Gesicht habe. Also, nicht der, der mir das auslöst, aber mein Chef oder so. Ich weiß ich, ich habe Angst, dass es dann wieder so zu mehr Problemen gibt, dass ich irgendwie nicht mehr respektiert werde. Hast du da irgend 'ne Methode, wie ich da, ja, diese Angst überwinden kann irgendwie?
Mhm. A ja, absolut verständlich, dass du dieses Gefühl hast. Ist ja auch keine s einfache Situation. Ist ja immer schwierig, wenn einem selber was, äh, sozusagen angetan wurde oder wenn man angegriffen wird, und dann muss man sich selber darum auch noch kümmern, das zu lösen. Ist ja absolut, äh, unangenehm auch einfach. Aber
Ja. Schwierig, ja.
was auf jeden Fall helfen kann, ist, wenn du's so neutral wie möglich hältst. Wenn du neutral bleibst und einfach sagst: „Hey, das und das ist passiert. Ich habe versucht, die Person zu konfrontieren, es hört aber nicht auf. Es stört mich oder hindert mich am Arbeiten.“ Wenn du's einfach so ganz neutral sagst und jetzt vielleicht nicht unbedingt super emotionale Gedanken mit reinwirfst, dann, ähm, kann das oft dazu führen, dass du einfach, äh, trotzdem, ähm, ei ein as als stark wirkst, weil es ist ja auch einfach stark und mutig, so was überhaupt anzusprechen. Viele trauen sich ja nicht
Mhm.
was dann super schade ist natürlich. Ähm, und ein g ein guter Arbeitgeber wird auch, ähm, das sehen und muss sich des Problems annehmen und wenn du da einfach versuchst, neutral zu bleiben und trotzdem klarzumachen: „Hey, das ist 'n absoluter Störfaktor bei mir, während ich arbeite“, dann, ähm
Okay, ja.
klingt das nicht wie einfach nur so genau, wie soziales Drama, sondern einfach nach 'nem Problem, das sich dich auch in der Arbeit hindert, und das muss ja dann ernst genommen werden.
Rumheulen, ja.